Ah, ano bang paborito mong paraan para, ah, mag-ehersisyo araw-araw?
Ayan. Ang ginagawa ko talaga is, ah, more on pagjo-jogging and ma minsan walking, tapos pero kadalasan talaga is parang bumabase rin ako sa weather. Kasi parang ang hirap din talaga mag-jogging tsaka walking 'pag medyo tag-ulan, eh, 'di ba? So, kumbaga parang maghahanap ka rin talaga ng puwesto o kaya lugar na saan ka kung saan ka puwedeng ano, gawin yung ehersisyo na 'yon. Kaya ayon 'pag medyo maulan, sa bahay para iwas din talaga sa dulas dahil 'yon talaga yung kalaban mo, eh, 'pag nagwa-walking o nagjo-jogging ka eh, 'di ba madulas, malumot. So, ayon naman 'pag medyo maganda naman yung weather, diyan ako sa, ah minsan sa SM, ah, paikot. Usually parang, ah tawag din ton natuwa nga ako no'ng nalaman kong puwede pala dun sa SM, eh. Kumbaga parang ah maaga, siyempre 'pag maaga, 'di ba, anong oras pa nagbubukas ang SM. So, ayun kadalasan do'n ako paikot-ikot lang ako diyan. Tapos parang ang maganda kasi dun ginagawa ko parang tina-track ko rin yung ano ko kilometers ko tsaka kung gaano katagal para ano oo, para makita mo rin talaga kung ano ah tawag dito, kung gusto mong tumagal, 'di ba? Tumaas 'yong stamina mo, tapos parang maganda rin na mag-set ka rin ng goals, eh, 'di ba? Ayan.
Mm. Totoo. Hmm. Ah. Mm. Ah, okey. Mm. Hmm. Ah, oo nga. Oo, tama, ah, eh, alam mo matanong ko lang, eh, sa dinami-dami ng ekehe ehersisyo, eh. Bakit nga pala walking yung parang napili mo na pinaka-basic exercise mo at, ah, ano bang pinaka na-e-enjoy mo doon, tingin mo?
Oo. Mm, siguro yung pinaka-na-e-enjoy ko talaga do'n is yung 'pag, ah ah, paggising sa umaga, ginagawa ko 'yon, yung, ah, medyo nagpapaganda talaga ng mood ko, eh. Kumbaga bago ako pumasok sa trabaho ayan, medyo energetic ka talaga. Kumbaga para bago lumaban sa ano mabigat na trabaho, 'di ba? Kasi usually yung, ah, trabaho ko is, ah, ayan medyo physical din, eh. Kumbaga maglalakad-lakad ka rin ta ano ka rin, kumbaga aakyat-akyat ka rin ng mga ma madadaming hakbang sa hagdan. So, ayun parang maganda ring nadulot niya kasi parang naramdaman kong tumaas din talaga yung stamina ko eh, oo.
Mm. Ah. <laughs> Oo. Ah. Totoo, alam mo malaking bagay talaga 'yan, eh, 'no? Kasi kapag ka tayo nag-eehersisyo parang, ah, isang bagay 'to para mapanatiling malusog tayo at, ah, may may lakas sa buong araw. Eh, ikaw ba, ah, nararamdaman mo ba paminsan-minsan o may mga araw ba talaga na, ah, hindi ka alam mo 'yon, parang hindi ka motivated at, ah, paano mo ba pinapaganahan yung sarili mo na bumalik sa pag-ehersisyo?
Kaya nga. Tama ka diyan. Ayan. Hmm. Ay oo. Ayan. Oo, siguro 'yon do'n na papasok 'yon siguro minsan sa weather talaga o kaya minsan sa pakiramdam. Kumbaga sa minsan kasi sa pakiramdam 'pag may na tawag dito, nanghihina ka talaga. Kumbaga parang, ah, may masama kang pakiramdam, nilalagnat ka, 'di ba? Parang maganda rin talaga na magpahinga muna, 'di ba? Kaysa naman ipilit mo, 'di ba? May sakit ka tapos magjo-jogging or magwa-walking ka, 'di ba? Parang mas lalo kang mabibinat no'n. So, ayun naman sa weather naman talaga kalaban ko, ah, yung medyo madulas na ano na daan tapos may malumot, ganyan. Hindi kumbaga parang natatakot talaga akong madulas, eh, 'pag sinubukan ko yung mag-ehersisyo ng ganyan. So, kadalasan naman 'pag gano'n, tinatamad ako, ah, parang bibigyan ko lang ng mga kailang araw yung sarili ko para magpahinga kasi parang tawag dito, ah, ayun, parang madagdag din na mapahinga din talaga yung muscle mo kasi, ah, maganda talaga na kahit papaano may rest ka, 'di ba? Kumbaga, ayan, ah, ginagawa ko siya 4 to 5 days a a week para kahit papaano, ready may ano pahinga, ready pa rin sa susunod na ano na jogging or walking, 'di ba?
Mm. Hmm. Totoo. Mm. Totoo. Hmm. Maganda nga 'yon. Oo. Hmm. Hmm, eh, ikaw ba na nai-try mo ba itong ibang paraan? Halimbawa, kung hindi walking o jogging, may iba ka pa bang na-try na, ah, ehersisyo na tingin mo, eh, ah, susubukan mo uli parang ganun?
Oo. Hmm, siguro yung isa yung ano, ju jumping rope oo, ayan. Kumbaga mayro'n kasi akong, ah tawag dito, kaibigan pinahiram sa'kin yung jumping rope. Tsa p sabi niya if ever na ayan maulan o kaya 'pag, ah, tawag dito ayaw mo talaga lumabas. Gusto ko 'yong dong gusto mo do'n ka lang sa loob ng bahay. Ah, gawin mo na lang 'yan mga ilang minuto lang tapos ilang set. Parang maganda rin dalawang tulong kasi, ah, 'yon nga gagawa tatalon-talon ka rin, gagalaw-galaw ka din, 'di ba?
Hmm, okey. Mm, totoo naman. Malaking bagay din naman kasi, ah, talaga sa'yo ito. Eh, ikaw ba, may minsan ba paano mo halimbawa, may mga ah may mga pagkakataon talaga na hindi ka nakakapag-ehersisyo, paano mo ba ina-adjust yung routine mo kapagka talagang alam 'yon busy ka or minsan 'yon nga sabi mo nga na tulad no'n, ah, may bigla kang nagkaroon ng sakit, injury? Eh meron ka bang ano, ah, parang tingin mo, eh, mapapabilis or mabilis na hacks para hindi masira yung habit mo ng pag-e-ehersisyo?
Oo. Ay, oo. Tama. Mm, ayan siguro yung ginagawa ko talaga is parang pagalingin ko muna yung sarili ko, 'di ba? Para mas ready talaga yung katawan ko ganyan. Tapos ayan, kung sakaling may sakit ako parang pahinga talaga kumbaga, iwas muna sa mga ayan sa mga screen time, sa mga device. Tapos parang, ah, focus lang talaga sa pagpapahinga, ah, uminom ng gamot, ah, maraming tubig, 'di ba? So, para sa susunod na ayan medyo maayos na yung katawan ko, ah, mas ready na talaga yung ano ko, yung katawan ko para mag-jogging or walking. So, 'pag minsan naman 'pag sobrang tinatamad talaga ako, ah, gaya ng sabi ko parang, ah tawag dito <swallows> kaysa pilitin ko parang mas maano ako mas ma tawag dito, mawawalan ako ng motivation kapag gano'n, eh. So parang hinihintay ko lang din yung katawan ko na 'pag ready na ako. Kasi minsan talaga gano'n, eh, kumbaga parang ma hahanap ka rin talaga ng motivation kahit papaano, 'di ba? So ayun para sa'kin.
Oo. Totoo. Mm. Mm. Hmm, tama totoo. Ah, ikaw ba nasubukan mo ba yung mga ehersisyo na napapanonood natin online o kaya may mga, ah, expert o guro online na tingin mo, eh, parang balak mong subukan o gusto mong gawin para, ah, makapag-ehersisyo ka rin ng ibang bagay naman? Parang gano'n.
Hmm, okey. Ay, oo kumbaga parang may napapanood din ako eh, yung mga parang dumbbell workouts, ayan. Kumbaga isa rin 'yon sa mga, ah, na-try ko, oo. So ayun parang ang gagawin mo do'n is parang susunod ka do'n sa mga sa instruction, 'di ba, sa YouTube. So, ayan, ah, una talaga parang sinumulan ko muna sa medyo maliit talaga. Tapos 'yon parang kinop kinonti-kontian ko. Pero usually talaga yung pagjo-jogging talaga yung, ah, parang pinaka-priority ko kasi parang mas gusto ko talaga yung ano medyo galaw-galaw ka talaga, tatakbo ka, 'di ba? So ayun, pero 'pag ano naman 'pag may tawag dito, gusto ko talagang magbuhat din, 'pag may nakakita ko ng mga magagandang ano instruction, ayan. Kunyari may magandang workout na, ah, ganitong ilang minuto lang tapos ilang set lang, ah medyo mararamdaman mo rin talaga sa katawan mo, oo. Tsaka ayan naman pa oo paiba-iba rin naman 'yon, 'di ba? Meron din naman sa ano, sa chest, sa back, sa biceps, triceps, 'di ba? Oo.
Hmm, okey. Mm, tama. Main mo. Mm, mm. Ah. Tama, oo nga 'no? Totoo. Eh, 'yon ba, total nabanggit mo rin naman, meron ba sa'yong nag-aalok o may mga kaibigan ka ba na a alam mo 'yon parang naggi-gym tapos parang inaya ka? Ah, ikaw ba gus gusto mo rin ba itong plano mo rin ba talaga itong gawin sa future para alam mo 'yon, pandagdag ehersisyo na rin sa 'yo?
Mm, oo. Oo kumbaga na-try ko rin din talagang mag-ano, ah, gym kaso no'ng high school pa kami. Eh, 'yon nga lang simula no'ng nagkaano ako, nagco-colle, nag-college na kami, nag ah, katrabaho, parang naisip ko parang hindi ko 'to <chuckles> hindi ko siya kayang ano i-maintain. Oh, parang maging consistent, oo. Kasi sa oras ng ano trabaho parang ginagawa ko talaga siya yung ano, yung jogging bago pumasok kaya parang hindi ko rin magagawa yung parang yung ginagawa ng iba pagkatapos magta magtrabaho or mag-aral biglang maggi-gym. Kasi oo, 'di ba, parang, ah, sa'kin kasi parang pagod <chuckles> na ako sa trabaho tapos parang papagugil papagodin ko pa lalo yung sarili ko. Oo, kaya ayun, para sa'kin parang ginawa ko naman siya pero no'ng high school pa lang, oo. Tapos na nakapag ilang months din kami no'n, oo, sa nagawa naman namin kahit papaano. Pero 'yon nga lang hindi ko na siya dinerediretso ng, ah, consistent talaga. Kumbaga parang, ah, isa hanggang dalawang buwan lang ata 'yon, oo ayon.
Mm. Hmm, okey. Mm. Maggi-gym oo. <laughs> Hmm, ay ek Mm. Hmm, eh, ngayon ba tingin mo, ah, may-may pag-asa pa ba or, ah, may ano ba na bumalik uli itong ah paggi-gym mo, tingin mo? O
Ay, oo feeling ko ngayon oo. Feeling ko ngayon, parang kaya naman, kaya ayun parang 'pag may nag-aya ulit sa'kin parang, ah, sasabihan ko sila na ayan, "Ilang ilang buwan ba natin dapat dire-diretso natin 'yan." 'Di ba? Parang ako na yung magpipilit sa kanila na parang, "Kung gusto mo matagalan na, ako yung ah tawagin n'yo." 'Di ba? Tsaka minsan kasi parang tatamarin <chuckles> ka rin talaga 'pag ano, eh, ah tawag dito medyo malayo sa lugar n'yo, 'di ba? 'Yon pa yung parang isang pinak pinakaano ko na 'pag mayrong, ah, ayan, gyman, medyo malayo parang tapos medyo maulan pa, 'di ba? Parang tatamarin ka talaga. Pero, ayan para sa'kin 'pag merong nag-aya sa'kin, baka sakaling gawin ko rin talaga 'yan.
Mm, totoo. Totoo, naman talaga. <laughs> Eh, ikaw ba, ah, ano ba sa tingin mo ang maganda o positibong naidudulot ng pag-eehersisyo araw-araw para sa'yo?
Mm, ay para sa akin, ah, iyon mas maganda yung ano, ah, epekto niyan dahil una sa lahat, di ba, ginagawa ko siya bago pumasok sa trabaho. So ang feeling ko talaga is more ano ako, ah, motivated ako. Kumbaga, ah, mas ano ako energes energetic, di ba? Tapos ah, ayon maganda yung mood ko. Kasi kumbaga parang naranasan ko na rin na ayan 'pag hindi ako nakapag-ano ehersisyo bago pumasok parang ayon mas mabilis akong mapagod, mas mas masungit <chuckles> ako and parang parang wala kong gana sa buhay, di ba? Ganyan, parang malungkot ka lang. So, para sa akin ayun nga simula ng ginawa ko 'yon parang ayun mas, ah, bibo, di ba? Mas energetic kasi parang full oo mas full ng energy eh, di ba? So ayon yung naging epekto para sa'kin. Tsaka napansin ko rin oo ta more on physical kasi yung trabaho namin, so ayan aakyat ka ng mga hagdan, ah, pupunta ka sa oo pupunta ka sa mga iba't-ibang department. So ang mangyayari parang hindi mo mararamdamang napapagod ka kasi ayun nga di ba, parang tumataas yung stamina mo dahil sa ehersisyong ginagawa mo. So ayan magandang tulong talaga 'yon.
Mm. Ah. Mas active ka, 'no? Oo, totoo naman. Eh, ika mm. Ng hindi hinihingal. Ah, oo nga 'no, eh, ikaw ba eh napapansin mo ba sa inyong lugar may mga ano ba parang, ah, cultural o lokal na aktibidad halimbawa sa, ah, zumba sa barangay or ah, minsan may mga morning o, ah, morning walkers or ah <clicks tongue> hikers or ah ano ay runner sa parke. Parang ikaw ba nakakakita ka ba no'n, ah, may mga ay ito ba tumutulong din sa'yo? Ah, kuwento mo naman kung paano ba nakaka-boost ng motivation mo yung community na nakikita mo na nage-exer ehersisyo din sa harapan mo.
Ah, okey. Kaya nga. Hmm. Ah, okey. Hmm, tama ka diyan. Kasi do'n sa SM parang may nakikita rin ako may mga ganyan lalo na 'pag ah, weekends, ayan. Kasi kadalasan mas marami talagang tao 'pag weekends, 'di ba? So, ayun makikita mo halo-halo 'yan mayroong mga, ah, nagjo-jogging may mga bikers din sa ibang lane. Tapos meron din talaga yung parang stage para sa mga nagzu-zumba. So makikita mo din talaga na ayun mas mapapaano mas mag-eenjoy ka kasi mas maraming tao, oo. So ayun nakikita ko na may minsan puwede ko rin isama yung mga kaibigan ko, pamilya ko sa kasi yung iba sa'min neg naga-ano rin, nagwa-walking din tapos yung magulang ko nagzu-zumba, 'di ba, parang maganda na rin na parang simpleng bonding na rin yun kahit papaano, di ba? Ayan.
Mm. Mm. Mm. Oo. Parang. Oo, totoo. So, i ibig mong sabihin, eh, itong mga 'to, itong mga personalidad na 'to o tao na 'to sa paligid mo minsan talaga <gasps> kaya nakakadagdag siya siya nayon ng boost or, ah, ng motivation para alam mong hindi ka tamarin na mag-ano ang mag-ek ehersisyo, tama ba?
Oo. Kaya nga. Tama ka diyan. Kaya nga. Malaking tulong yun kasi parang, ah, una sa lahat parang tawag dito nakakata nakakatamad din kasi pag magjo-jogging ka or tatakbo ka ng ano, eh, 'di ba? Naka-music ka lang tapos wa wala kang kausap. <gasps> Kaya nga yung iba parang mas gusto pa talaga ng ano mag-jogging, mag-walking pag may kasama ka, 'di ba? Para dagdag motivation din na ayun, ah, umilipas yung oras pag may kausap ka, 'di ba. Ayan.
Mm. Oo, tama totoo naman. Eh ikaw ba <gasps> ah minsan sa trabaho mo minsan may mga pagkakataon na talagang <gasps> ah, sobrang ah sobrang hectic o sobrang busy minsan ba sa pagkakataon na may nai naisisingit mo tong pag-ehersisyo mo or ah ah alam mo yung parang stretching ba na tinatawag?
Hmm. Ay oo, ayan. Kumbaga parang ginagawa ko rin 'yan kasi, ah, parang ilang minuto at, ah tawag dito tatayo ako para, ah, ibigay yung mga documents sa ibang department. So, ayun yung nasabi ko parang, <gasps> ah tawag dito palagi rin akong naghahagdan imbis na mag-elevator, 'di ba? Kumbaga parang dagdag ano na rin, ah, tawag dito dagdag ehersisyo na rin na, <gasps> ah, do'n pa naman sa work ko palagi kang, ah, nakaupo. So kadalasan 'pag mayro'ng gano'n is ayan tatayo-tayo muna ako maglalakad-lakad <gasps> tapos lalo na pag maganda naman pag mayroong mga documents na kailangan ibigay o ipaano, ipaabot, do'n ako nag-a-ano nagvo-volunteer na ako na lang para kahit papaano, 'di ba, nakatayo ka, nakalakad ka, <gasps> dagdag din sa daily steps mo, di ba?
Mm. Hmm, oo. Mm. Mm. Tama totoo, alam mo malaking bagay talaga na kahit papaano, eh, kahit busy ka or, ah, <gasps> marami kang ginagawa sa trabaho, eh, naisisingit mo pa rin 'tong, um, maliliit lang o, ah anong ehersisyo, no? Eh, ikaw ba kung sakali. Ah, paano mo ba parang, ah, pinapanatili or kung may payo ka man sa ibang, ah, tao o ibang, ah, ka kapamilya mo o ka katrabaho mo na, <gasps> ah, dapat, eh, panatilihin nilang mag-ehersisyo araw-araw? Ano ba nga masasabi't mapapayo mo sa kanila?
Tama ka diyan. Hmm. Ah, sige. Ay oo, siguro kung sisimulan talaga nila yung ano ah tawag dito ganitong hobby or ehersisyo talaga yung pagjo-jogging or walking. Parang, ah, huwag nilang kakalimutan yung mga mga warm-up, mga stretching 'tsaka kung saka-sakaling mag gagawin nila yung ehersisyo na ito sa malayo. Parang ku ah, magdala sila ng mga necessities 'yan, tulad ng mga, ah, tawag dito mga extra battery 'di ba? Kasi minsan pag nagpapatugtog ka or parang <gasps> 'pag nagmu-music ka, 'di ba, hindi mo namamalayan na nadi-drain na yung battery mo. So maganda rin na may extra kang battery if ever 'di ba kasi minsan yung pera mo e-wallet ganyan. So, ayun maganda rin may dala ka rin kahit papaanong cash, di ba? Tapos ah siyempre tubig hindi mawawala yung tubig tapos, ah, yan yung bago mo simulan dapat i-check mo rin yung sapatos mo, eh, 'di ba? Yun ang pinakaimportante baka, ah, tawag dito mag-jogging ka ng matagal tapos masira sapatos mo baka umuwi kang naka-plastic lang, 'di ba? Ayun yung pinakainiiwasan mo. Kaya ayan check mo rin kung may mga butas yung, ah, damit mo yung mga short mo, ah, 'tsaka maganda rin magdalang extra kahit papaano. Ayan.
Mm. Mm. Totoo naman. <chuckles> Oo nga, 'no? Totoo. Oo, tara pamalit, 'no, tama ka. Um, alam mo maraming salamat sa mga ibinahagi mong ka kuwento at, ah, inspirasyon. <chuckles>
Sabagay. Ay, oo. Tama, nag-enjoy ako ah, maraming salamat.